Ừm. À, đúng rồi. Ờ, thì thật ra thì, ờ, mình cảm thấy là mình được, ờ, hạnh phúc và vui nhất khi mà mình học ở, ơ, nông thôn là chính là có nhiều cái hoạt động mà, ờ, tụi mình có thể là đi đi chặt dừa nè, để để về làm, ờ ừm, để về làm cổng trại, ơ, nhân nhân những cái ngày mà ng ngày lễ ngày lễ hội nè, ờ, hội chợ ẩm thực nè ừm, kiểu như vậy á, thì, ưm, nó thì nó là một trong cái quá trình quá trình học.
Ồ. <laughs> Ồ, hay quá vậy ta. Ừm. Ừm, ừm.

Đúng rồi, đúng rồi, là tức là, ờ, mình cảm giác như là mình bị thụt lùi á, mình bỏ lại đằng sau á, do là mình chưa có được trang bị những cái kỹ năng đó, thì mình phải cố gắng hơn để mà, ừm, bắt kịp lại lại với mọi người, đó. Ờ, và, ừm, cái cái, ưm, ừm, mà mình rất là bị choáng ngợp bởi bởi tiếng Anh của mọi người, đó là cái mà, ờ, mình mình bị ám ảnh nhất tại vì lúc trước á, tiếng Anh là cái mình giỏi.
Ừm. Ừm. Là tiếng Anh là một cái Ừm, ừm.
Cho nên là, ừm, nhưng mà mình bị mất tự tin về đó đó. Ờ, sau này thì mình cũng
Tự nhiên cái thế mạnh của mình cái nó trở thành cái thế yếu, đúng hông?